Bạn có phải là một người nghiện mạng xã hội không ha?
Ừm, mình cũng đã từng một thời gian rất là nghiện mạng xã hội đó bạn. Ngày bình thường thì mình, ờ, sẽ dùng ba đến bốn tiếng để xem TikTok ấy, và những ngày cuối tuần ấy thì có khi lên đến 8-10 tiếng đó. Mình thấy là khá là nhiều, và mình đã cố gắng là sẽ phải dừng mạng xã hội rồi đó bạn.
Rất nghiện hả? Ờ. Ừm. Vậy là cũng khá là nhiều rồi đó nha. Ừm. Có vẻ bạn nói là một tuần cuối tuần mà dành từ 8-10 tiếng là khá là nhiều đó. Vậy thì, ờm, điều gì đã quyết định bạn dừng cái việc, ờ, dùng mạng xã hội?
Ừm. À, đúng rồi. À, mình thấy là nếu mà xem quá nhiều TikTok ấy, thì đúng như trên mạng người ta nói là nó có thể gây, a, mất tập trung ở não bộ này, đi làm mình cảm giác là nó khó tập trung ấy và, ừm, ừm, mình không thể giải quyết được vấn đề nhanh được như trước đây, do đó thì mình cũng đã muốn là phải dừng mạng xã hội để có thể cải thiện được cái năng suất của công việc ấy.
Ờ, gây mất tập trung nha. Ờ! À. Để mà tập trung cho công việc, đúng hông?
Ừm, đúng rồi.
Ừm. Vậy thì không biết là cái mạng xã hội có ảnh hưởng đến công việc của bạn như thế nào mà bạn đi đã đi đến cái quyết định là phải dừng nó luôn?
À, trước đây khi mà mình xem TikTok quá nhiều ấy, đặc biệt là mình cũng hay giải trí ừ, xem mấy cái cô, ơ, váy ngắn ngắn mà nhảy sexy, ồ, thật sự là siêu cuốn luôn đấy! Có hôm mình, ờ, thức xem đến tận 1:00-2:00 đêm, và sáng hôm sau ấy thì mắt mình thâm quầng lại, đi làm thì không thể tập trung được ấy.
Ừm, xem nhiều ha. Ôi! <sniffs> Là cuốn lắm luôn. ha. Ồ! Là bạn đã thức khuya, rất là khuya để đi à, để xem, rồi sau đó là phải dậy sớm, rồi để đi làm. Vậy thì cái khúc cái lúc đó đó, cái thời gian đó đó, thì nó đã ảnh hưởng đến công việc của bạn như thế nào?
<laughs> Đúng rồi. <laughs> Ừm. À, khi mình đến công ty á, thì 2 mắt mình cứ thâm quầng lại và mình cũng không tập trung được vào công việc. Thì đồng nghiệp còn hỏi mình là "Ô, hôm qua làm thêm giờ ở nhà à?" Mọi người nghĩ là mình làm, ờ, làm thêm việc công ty á nên là ngủ dậy muộn, nhưng mà ừ, lại là coi TikTok đó. <laughs>
Ừm. Không ngờ là coi TikTok. Ờ, thế thì, ừm, ờ, ngoài TikTok thì bạn có còn dùng những cái mạng xã hội nào khác hông?
À, có đấy bạn. Trước đây mình cũng hay dùng, ờ, Facebook để cập nhật tin tức bạn bè này. Rồi trên Threads City thì mình cũng thấy các bạn trẻ hay tham gia, thì mình cũng có tham gia thử đấy.
À, Facebook. Ừm À, Threads. Vậy là có vẻ là bạn cũng dùng khá là nhiều nền tảng mạng xã hội đó, đúng hông? Ờ, Threads, Facebook, vậy là mấy cái nền tảng đó bạn cũng có ghiền như là TikTok không?
Ừm, đúng rồi. Ồ, cũng, ờ, ờ, như là Tik ơ, Facebook chẳng hạn, thì lúc đầu mình cũng nghiền đấy. Nhưng mà sau một thời gian thì mình thấy nó quảng cáo nhiều quá, thế là mình cũng, ơ, bỏ, mà bỏ xong thì mình lại chuyển sang TikTok bạn ạ.
Cũng nghiền hén. À, chuyển sang TikTok, như vậy là cái nền tảng mà nghiện chính là TikTok, đúng hông? Vậy thì, ờ, ở trên TikTok là chủ yếu là bạn xem gì nè?
Ừm. Đúng rồi. À, trên, ờ, TikTok thì mình cứ thích xem mấy cái cô mà cô ấy hay nhảy có những cái bài rất là cuốn á bạn. Nhạc ở trên YouTube thì nghe, ừm, không thể cuốn được như vậy đâu. Đây là vừa xem hình mà lại nghe vừa nghe nhạc, cảm giác là cuốn cực kỳ luôn ấy.
À hừm. Những cô gái đẹp hay nhảy, đúng hông? À. À, có âm thanh. Ừm, như vậy là vừa nhạc vừa âm thanh, mà lỡ như mà gặp cái âm thanh mà bạn thích nữa ha thì có thể là chắc là xem tới sáng, đúng hông?
<laughs> Ừm. Đúng đó bạn ơi, có khi, ờ nhiều khi là vợ mình, ờ, qu quay sang hỏi: "Ủa, sao anh cứ nghe một cái bài này suốt cả tiếng đồng hồ vậy? Ừ, cứ nghe hoài, nghe hoài." Ừ, thì mình cũng kêu là "Ồ, cái bài này hay mà!" Nhưng thực sự không phải đâu, mình cứ chúi mặt vào màn hình và mình chỉ chú tâm những cái điệu nhảy của cái cái bạn đấy thôi.
Nghe hoài, <laughs> một bài mà nghe hoài. Ui. Ờ. Ừm. Nhưng mà thế mà lúc đó vợ có có la hông? Vợ có mắng hông? Vợ có phàn nàn gì hông?
Ừm, vợ mình chỉ, ờ, chỉ là cằn nhằn là tại sao có một cái bài mà cứ mở đi mở lại, vợ mình là không biết được là cái bài đấy có cái cô xinh xinh cô ấy nhảy đâu.
Thì không biết là không biết đang xem gì, đúng hông? Chứ lỡ mà xem là không biết có chuyện gì sẽ xảy ra. <laughs> Ừm.
<laughs> Đúng rồi. <laughs> Ừm, cũng nguy hiểm đấy chứ, đúng hông? <laughs>
Thế thì, ờ, cái lần mà bạn là, gọi là, quyết định mà tắt luôn, ờm, TikTok không có dùng nữa là lâu chưa? Bao lâu rồi?
Ừm, ừm. À, cũng, ờ, được gần 1 tháng rồi bạn ạ. Ờ, vì gần đây thì sếp la mắng mình nhiều ấy, vì cái hiệu suất công việc của mình nó cũng giảm sút này, cái việc làm báo cáo của mình thì có vẻ là nó không đạt được cái tốc độ như trước đây nữa đó.
Tầm 1 tháng rồi. Ừm. Cũng lo nha. Nguy hiểm quá ha! Như vậy là bạn thấy là cái tình trạng này là đang ngày càng đáng lo, cho nên là đã quyết định là tắt luôn. Vậy thì cái thời điểm mà bạn quyết định mà bạn tắt TikTok á, thì bạn có khó hông, có khó khăn để cai nghiện hông?
Ừm. Đúng rồi, rất là lo đấy. Ôi, cực kỳ khó bạn ơi! Trong vòng 2-3 ngày đầu nhá, mình, à, cố gắng là mình bảo là mình sẽ không cầm đến điện thoại, nhưng mà nhiều lúc lại bảo, ừ, hay là nhấc điện thoại lên đ xem tin nhắn xem có ai gửi đến tin nhắn gì không ấy. Thế là mình xem tin nhắn Zalo để không, ơ, ơ, dặn lòng là không sử dụng TikTok, thế nhưng mà bảo: "Hay là vuốt một tí 5 phút thôi." Đấy! Xong nó vuốt 5 phút xong thì lại ngồi cu lúc nào mà lúc sau quên mất là mình đã ngồi mấy tiếng rồi ấy.
Ừm. Ừm. Rồi sao? Vẫn còn nghiện? Ờ. Ờ. À, cũng vẫn còn là ghiền lắm. Ôi, thế là trong những ngày đầu thì cái cảm giác của bạn vẫn là, gọi là, khó mà bỏ được, đúng hông?
Đúng rồi, trong những ngày cái đầu cực kỳ khó, mình cũng đã sử dụng các cách rồi nhưng mà vẫn không thể là, à, cầm đến, a, gọi là, bỏ được cái điện thoại xuống ấy. Và sau đó thì mình, ờ, đã tìm đến cái cách là mình, à, à, để điện thoại ở nhà, ừm, mình mang cần câu mình đi câu. Ừ, thế là cái buổi chiều Chủ nhật hôm đó là mình không sử dụng điện thoại, à, một giây một phút nào đấy.
Ừm. Cách nào nè? Để điện thoại ở nhà luôn? À. Ôi, thế là nếu mà để điện thoại ở nhà thì bạn có lo là, ừm, sẽ có những cái công việc mà gấp gọi bạn hông?
Ừm, vì, à, hôm đó là chiều Chủ nhật, thế mình cũng bảo là nếu mình cứ tiếp tục cầm điện thoại đi thì khả năng là mình vừa ngồi câu mình lại lướt TikTok thì làm thế nào? Đó. Thế là mình sẽ để luôn ở nhà và mình vác cần câu đi câu thôi, thế là lúc ấy việc mình tập trung vào đi câu và mình sẽ không sử dụng điện thoại nữa đó.
Là sẽ lướt. Ờ. Cũng nguy hiểm nha. À. Thế là thế là thử cái cách là tập trung đi câu để không sử dụng điện thoại được. Ừm, có lý ha. Nhưng mà rồi, à, ví dụ như là cái đó là việc mà khi mà bạn rảnh đi, rồi cái lúc mà bạn, ờm, đi làm á thì làm sao mà để bạn cai được cái việc mà lâu lâu bạn lướt TikTok trong giờ làm?
Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừm. À. Thực ra là lúc đi làm trước đây ấy, thì mình cứ hay trốn ra cái chỗ khu vực ch ờ, vắng vắng là mình xem TikTok. Ừ, đấy. Thế nhưng bây giờ thì, ờ, mình cũng có dặn lòng là, à, mình sẽ không trốn ra ngoài nữa, mình cũng sẽ tắt cái chuông thông báo của điện thoại đi, thỉnh thoảng mình, à, chỉ vào là mình mở không, mình không có tắt nguồn, mình chỉ để chế độ im lặng thôi. Thỉnh thoảng ba mươi phút đến 1 tiếng là mình vào mình check xem là có ai nhắn Zalo gì không thôi. Và làm như thế thì mình cũng sẽ đỡ cái việc là cứ cầm điện thoại, xong rồi thấy là hay là vào lướt Tiktok một tí, thế là chạy ra ngoài cái chỗ vắng vắng để xem đấy.
Ôi, trốn ra chỗ vắng luôn. <chuckles> Ờ. Tắt luôn. À, để chế độ im lặng. Ừm. Ờ, ừ. Sau rồi cũng bớt. Thì có có bao giờ là bạn nghĩ là cái lúc đó đó à, với lại còn cả là buổi tối nữa, bạn nói bạn hay lướt buổi tối thì buổi tối bạn làm cái cách nào mà để bạn bớt nghiện nó?
Ừm. Đúng rồi. À, lúc buổi tối thì, ờ, mình cũng, ờ, ờ, tắt, ờ, nguồn điện thoại giống như bạn nói đấy. Tắt nguồn điện thoại và ờ, và mình cũng, ơ, đang cũng có một số công việc vào buổi tối thì mình cần phải làm ấy, nên là mình đẻ sẽ làm những công việc đó và quên luôn điện thoại đó.
Tắt nguồn luôn. Ừ. Trời! À, là buổi tối thì bạn sẽ áp dụng cái cách là bạn, ờ, tắt nguồn luôn. Sau đó là bạn sẽ thử những công việc thì không biết là bạn thử những cái cách nào mà để quên đi cái điện thoại ha?
Ừm. À, thì, ờ, trước giờ đi ngủ thì, ờ, mình, ờ, tập thực hành cái việc là mình, à, tập thiền đó bạn, mình thấy cái cách này giúp cho cơ thể mình nó nó có gì đấy nó nó cũng đỡ stress đi rất là nhiều ấy.
À, tập thiền. Cũng hay nha! Ờ, như vậy là thay vì dùng điện thoại thì bạn đã sử dụng một cái cách là tập thiền để cho quên đi cái việc, ờ, gọi là, lướt TikTok. Ừm, ừ.
Đúng rồi. Ừm, mình thấy việc thiền này hiệu quả đấy.
À. Cũng nghe có vẻ rất là ổn luôn ấy. Vậy thì không biết là, ờ, từ những ngày đầu tiên mà tập, ờ, bỏ TikTok ấy, thì, ờ, cho đến bao lâu thì bạn mới quen dần cái việc bỏ cái việc lướt TikTok đó?
Ừm. Ừm, ừm. À, cũng phải, ờ, mất tầm 2 tuần đó bạn thì, à, mình thấy là cái thời gian, ơ, lướt TikTok của mình nó mới giảm đi đáng kể. Trước đây thì, à, tầm 3, 4 tiếng ngày thường ấy, thì, ờ, bây giờ chỉ còn khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng thôi.
Ừ, cũng hay. Ừm. Ừm. À, như vậy là cũng thấy là có cái việc, gọi là, gọi là, khá hữu ích, đúng hông? Có tiến triển? Ừm.
<laughs> Đúng rồi. Ừm, cũng có tiến triển ấy và mình cũng cảm thấy rất là vui khi mình đạt được cái thành quả này. Mặc dù là nó là một cái thành quả của cái sự là là là mình, ờ, đã, ừm, kiểu, vô kỷ luật, mình sử dụng quá nhiều ấy. Ừ, nhưng mà cũng có gì đó vui vui.
Ừ. <chuckles> Cũng có thành quả chứ bộ ha? Ừm. Ờ, thế thì bây giờ là chỉ còn sử dụng khoảng, ờ, 30 đến 1 tiếng thôi, vậy thì cái với tình trạng hiện giờ của bạn thế nào? Gọi là, bạn đã tập trung vào công việc hơn chưa?
Đúng rồi. Ừm. Cái việc mình, à, ít xem TikTok, cộng với là áp dụng cái việc thiền trước khi đi ngủ ấy, mình thấy là sức khỏe của mình cũng cải thiện đáng kể nè, giấc ngủ của mình ngon hơn, đều gi giấc hơn này, sáng dậy thì không có tình trạng là thâm quầng mắt cũng như là, à, mất tập trung nữa, ừm, nên là công việc của mình cũng trôi chảy hơn s ừm, rất là nhiều đó.
Ừm. Cũng có khá nhiều ha. Vậy là cũng quá ổn luôn đó chớ. Đó, cho nên là, ờ, nhờ d dừng TikTok mà, gọi là, đã có rất là nhiều cái tiến triển trong công việc là không còn là bị sếp la nữa ha. Như vậy thì, ờ, khi mà bạn dùng lại đó đó, bạn thấy là mình có dù được, gọi là, lúc đó bạn đã dành có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn hông?
Ừm. <laughs> Đúng rồi. Có chứ bạn. Khi mà mình dành thời gian đáng lẽ là xem TikTok ấy, thì mình sẽ, ờ, dành cho cái công việc của mình để mình kiếm thêm chút này, hoặc là mình tập thể dục để cũng, a, nâng cao sức khỏe, hoặc là có thể là tranh thủ rồi, à, d d dạy con học thì cũng tốt nữa, đúng không?
Ừm. À. Đó, tập thể dục. Ừm. Ơ, có quá nhiều việc luôn. Vậy là trước kia khi mà xài TikTok nhiều quá thì hổng có thời gian dạy con học hả?
Đúng rồi, nếu mà xài TikTok nhiều quá đấy thì cứ để kệ con nó học ở một ch chỗ thôi, cũng không kiểm tra bài vở gì nó nhiều và mình cứ ngồi mình lướt, lướt, lướt ấy.
Ờ. Không kiểm tra luôn? Ừm. Ồ! Thế thì bây giờ là nhờ cái việc mà cai TikTok là đã có thêm rất là nhiều thời gian. Vậy thì cái sự tiến bộ này của bạn á, người thân chẳng hạn như là vợ bạn nhìn thấy thì có nói gì hông?
Ừm. À, có chứ bạn. Cô ấy cũng rất là ngạc nhiên và cũng có vẻ là thích thú, bảo là "Ừm, đấy, ừm, như vậy thì có phải là, à, tốt cho gia đình không. Chứ suốt cứ suốt ngày xem TikTok có gì hay đâu mà cứ nghe đi nghe lại một cái bài nhạc ấy." <laughs> Kiểu vậy.
Ừm. Ngạc nhiên lắm luôn hen. Ờ. À. Vậy là chắc là vợ cũng a, vợ của bạn cũng rất là vui khi mà thấy được cái sự tiến bộ như vậy của bạn ha.
Ừm. Đúng rồi, rất là vui bởi vì, à, cái việc xem điện thoại nhiều ấy thì, ờ, cô ấy cũng sợ là thứ nhất ảnh hưởng đến sức là của mình, cái thứ 2 cô cũng nghĩ rằng là con cái nó có thể nhìn vào đó và nó học theo, và nó cũng bắt chước là nó xem tivi, nó xem những clip ngắn ở trên tivi nhiều ấy, không nói được ấy.
Ừm, cũng ảnh hưởng nha. Bắt chước theo, đúng hông? Ờ, đấy, đấy. Thì cũng nhờ là tiến bộ cho nên là cũng có thể là sau này là làm tấm gương cho con của bạn noi theo. Đó, vậy thì bạn có sợ là nếu như mà bạn lướt ít cái ít lướt TikTok ấy thì bạn sẽ không có cập được nhật được nhiều cái thông tin mà nổi hiện giờ hông? Có sợ hông?
Ừm, đúng rồi. À. Ừm, với bản thân mình là không. Có rất nhiều bạn là cũng lướt Tiktok để cập nhật tin tức nhanh này, rồi thì, ờ, xem những cái, ơ, tin liên quan đến, a, chứng khoán rồi kinh tế đấy thì cũng là hữu i hữu ích. Ừm, nhưng với bản thân mình thì là mình lại không xem cái đó, mình lại toàn xem những cái cô xinh xinh cô nhảy thôi, nó giải trí thôi. Nên là bây giờ bỏ là nó là rất hữu ích đó bạn.
Ừ. À, cũng có nhiều tin tức chứ bộ, đúng rồi. Ừm. À, vậy là chỉ xem như vậy thôi. À, do là bạn chỉ xem những cái tin mà theo bạn nói là giải trí thường thường thôi cho nên là bây giờ bạn bỏ thì, ừm, rất hữu ích, đúng hông? Ừm, như vậy thì, ờ, bây giờ bạn có đặt cái, a, gọi là, cái thời gian, cái vào cái khung giờ, cái lịch cố định để mà mình xem, a, bao nhiêu ờ, bây mấy giờ thì mình sẽ xem hông? Bạn có đặt cái lịch cho mình hông?
Đúng rồi đó, ừm. À, mình cũng không đặt lịch cụ thể nhưng mà mình cố gắng muốn giới hạn. Những cái ngày thường của mình, mình sẽ giới hạn, à, từ, ờ, dưới 1 tiếng và đặc biệt là nếu mà dưới 30 phút thì càng tốt cho cái việc sử dụng TikTok. Còn, à, à, ngày, à, nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật thì mình có thể là, à, g lướt 1 đến 2 tiếng gì đó.
Ừm. Ờ. Sẽ giới hạn lại, đúng hông? Ừm. À, như vậy là bạn sẽ giới hạn là trong ngày thường thì r lướt rất là ít thôi. Còn ngày Thứ bảy, Chủ nhật thì có thể là cho phép mình để được lướt nhiều hơn, ừm.
Ừm, đúng rồi. Đúng rồi, ừm, gọi là, thêm chút giải trí, a, giảm căng thẳng chẳng hạn, đúng không? <laughs> Kiểu vậy.
Ừm, như ờ, như vậy thì, ờ, thường á là, ờ, bạn, ờm, gọi là, không có lướt nhiều á, đó. Thì, ờm, không biết là có bao giờ là, à, bạn phá vỡ kỷ luật của một ngày á, bạn bị vì lúc đó bạn ghiền quá rồi bạn lướt lướt nhiều hơn hông?
Ừm. Ừm. ừm. Ờ, vào trong 2 tuần đầu khi mà mình áp dụng cái cách là, à, giảm thời lượng ấy thì là đúng là mình cũng, ơ, cảm thấy là bứt rứt và thỉnh thoảng là mình cũng có cầm lấy điện thoại và vừa lướt, ừ, trong vô thức nhá, ừ, kiểu như nó là một phản xạ, ờ, h vô thức thôi. Đó, nhưng mà sau khi mình xem thế thi một lúc thì mình mới nhận ra rằng là, à, hôm nay mình đã không có kỷ luật đấy, nên mình cũng đã cố gắng bỏ xuống và đi tìm một cái công việc khác hoặc làm cái gì đó khác để có thể là tránh xa cái điện thoại ra.
Ừm. Ừm. Cũng có cầm, đúng hông? <chuckles> Ờ. Không có kỷ luật, ừm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, nhưng mà trong cái lúc mà bạn, ờ, gọi là, cai cái, ưm, TikTok đó đó thì bạn có nhờ vợ của bạn, gọi là, có sự hỗ trợ từ người thân hông?
Ừm. À, có chứ, mình cũng, ơ, nhờ vợ mình là nói là "Bây giờ anh cũng đang muốn là, ờ, xem ít TikTok thôi, thì nếu mà ở nhà mà anh sử dụng nhiều quá thì em nhắc anh, hoặc là, à, nói xẵng lên cũng được để cho anh cảm thấy là, ừm, cái việc xem TikTok nhiều nó cũng gây gây hại, và, ờ, phải là bố mẹ cũng là người là phải làm tấm gương cho con cái nữa."
Ừm. Ừ. Ồ! Ừm. Gây hại, đúng hông? À. Đúng rồi, lúc đó là cũng nhận thức được như vậy ha? Thì là, ờ, cũng nhờ của cũng có công của vợ nên là cũng, gọi là, à, cai được TikTok, đúng hông?
<laughs> Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi đó bạn.
Ừm. Vậy thì có cái c cái lần kỷ niệm nào mà, kiểu như là, cố gắng cai nhưng mà không được, mà, ờ, có một kỷ niệm đó buồn cười về cái việc đó hông?
À. Trước đây, ơ, ơ trước trước TikTok nhớ là mình cũng, ơ, sử dụng rất là nhiều Facebook. Nhiều khi một ngày mình cứ lướt lướt, mình lướt tin mà mình cũng chẳng hiểu lướt cái tin đấy để làm gì ở trên Facebook ấy. Ờ, thế là mình cũng một thời gian mình cũng muốn bỏ, thì, ờ, ôi, vì cái ngày đấy thì cũng chẳng có cái gì trì giải trí tiêu khiển cả, nên mình cứ cứ lướt suốt ngày. Mở ra, mở chán, ừ, lướt hết tin xong lại vòng lại, lại refresh lại, lại lướt lại. Thì, ờ, ừ, thì lướt lướt trong vô thức như vậy, và mấy cái này thì mình lại lướt trong giờ làm ở trên công ty bạn ạ và mình đã bị sếp ừ, bị sếp bắt gặp đấy. Ờ, thì là ló cũng một tình huống nó vừa xấu hổ mà cũng là một cái không hay, đó. Thế là sau cái lần đó thì, ừm, mình bị, ờ, sếp gọi lên nói chuyện, bảo: "Tại sao em lại làm việc riêng trong giờ làm?" Thế thì mình cũng, á, có nói là "Ừm, em xin lỗi, bởi vì là em cảm thấy buồn chán quá nên em, a, lướt, chứ cũng, ơ, ơ, không phải là là"
Ừm, trước Tik Tok. À! À, là vuốt lướt trong vô thức luôn. Ừm. Lướt suốt ngày luôn. <laughs> À, lướt trong vô thức. Ồ, cũng nguy hiểm nha! Ừm. À! Rồi sao? Ừm. Ừm. Ờ, tại lúc đó là nghiện lắm rồi, ừm, nhưng mà rồi ờ. <laughs>
"em cố tình đâu, ờ, trong vô thức thôi." Ừ, chực ra là mình cũng đang bao biện đấy. Ờ, thì sếp có nói là "Đây là lần đầu, và anh cũng hy vọng đây là lần cuối nhìn thấy em có những hành vi như đó." Ừ, thì sau đó mình suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì cái việc này nó hoàn toàn nó không phù hợp với một cái người nhân viên làm, ờ, văn phòng chẳng hạn, đấy. Và mình cũng đã cố gắng bỏ bỏ nó đi, ừ.
Đấy, cũng nguy hiểm đó nha! Ừm. Đấy. Đó, cũng khá là nghiêm trọng đó. Ừm, nhưng mà rồi, ờm, bạn, ờ, cái lúc đó bạn có quyết định bỏ Facebook luôn hông? Chính cái lúc đó đó. Ờ.
Có chứ bạn. Chính lúc đó là mình, ờ, nói là mình bỏ nhưng mà thực ra là ở trên công ty thì mình, ờ, không lướt nhưng mà ở nhà mình vẫn lướt đó bạn, bởi vì, ờ, ừ, nó nó giống như một cái ma lực gì đó nó thu hút mình và mình ở nhà mình vẫn lướt đều đều, lướt, ơ, a, từ, à, tối xong đến t tận khi đi ngủ, 11:00-12:00 đêm ấy. Và nhiều khi chẳng có cái gì hot đâu nhưng mà, ờ, cũng cứ mê, lướt mãi, lướt mãi. Bây giờ thì tin thì cứ nó cứ có từng đấy thôi, lướt xong thì lại bảo: "Hay là có tin gì mới?" thì lại, ờ, refresh lại để xem xem có tin gì hot, ơ, trend ngày hôm nay không, ấy, nó như một cái vô thức ấy.
À, ở nhà vẫn lướt Facebook. Ừm, ừm. Ờ. À. Cứ mê lướt mãi thôi hả? Ừm. À. Ờ, lại cứ nghiện, lại cứ cầm điện thoại. Ừm. Ờ, như vậy thì ờ, ừm, như vậy thì bây giờ mà có 3 điều, có 3 cái luật lệ mà bạn tự đưa ra cho mình để cai nghiện, ờ, TikTok thì bạn sẽ đưa ra 3 luật lệ gì ha?
À, cái luật lệ đầu tiên là phải giới hạn thời gian bao nhiêu phút thôi cái thứ 2 là là phải, ơ, đưa ra cái, ơ, cái khung gọi là mình sẽ lướt trong giờ làm việc hay ở đâu, đó là môi trường. Cái thứ 3 đó là ừm, đúng rồi, lịch cụ thể. Cái thứ 3 là, à, nên kiếm những cái, ơ, công việc giải trí hoặc cái công việc gì khác để thay thế, gọi là, cái phương pháp thay thế đó bạn.
Giới hạn thời gian, ừm. À, đưa ra cái lịch cụ thể, đúng hông? Ừm. À, ví dụ như mình đưa ra các phương pháp như là mình đi câu cá chẳng hạn, hoặc là mình, ờ, ngồi thiền giống như bạn nói, đúng hông? Ừm, hôm nay cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái chia sẻ rất là sâu sắc về cái việc mà sử dụng mạng xã hội trong cái thời đại ngày nay hen.
Ừm, đúng rồi đó. Ừm, chính xác đó. Ừm, mình cũng rất vui khi được trò chuyện với bạn, cũng, ơ, cảm ơn bạn nha. Bye bye.
Ừm. Bye bye.